Beh, ehm, certo diciamo che anche anche avere un po' di pe cioè u un po' di pressione magari ci sta, però va anche un po' magari dosata e limitata, perché poi non sempre, ehm, ovviamente le cose vanno come <chuckles> vorremmo, ecco. Però magari sarebbe necessario secondo me educare i ragazzi già da piccoli, no, ehm, a fargli capire che le o le loro scelte sono importanti, ehm, c'è un futuro davanti, no, e magari già educarli da più piccoli può giovare, secondo me.
Non so se ti è capitata. Sì. Mh-mh. Certo. Sì. E, secondo me, è proprio uhm, è un'impronta forse che abbiamo noi qui in Italia, ma anche forse in Europa in generale, no, essendo il vecchio continente, essendo che, ehm, delle grandi civiltà sono iniziate qui, no, <clicks tongue> in Europa, forse c'è anche proprio un retaggio che la cultura, questo bagaglio culturale, sia così fondamentale. Che poi in realtà come dicevi tu è un bagaglio culturale che ci si può benissimo costruire in altri "in un secondo momento" tra virgolette, no, e lì diventa però più per piacere.
Sì. Bah, ehm, e soprattutto se se si ha piacere a farlo viene anche fuori meglio, secondo me, quindi.
Esatto, esattamente, certo, infatti è questo
Cioè se è imposta la cosa, a noi ci facevano leggere inferno, purgatorio e paradiso di forzatura. <chuckles>
E certo. Eh, eh, e lo so be eh lo so, però chissà se questa cosa mai cambierà. Chi può dirlo? Per ora non mi sembra tanto, però per ora non mi sembra tanto, ma il futuro magari ci ci insegnerà. Intanto io ti ringrazio per questa bella conversazione e ti auguro una piacevolissima serata.
Chissà.